ค่ะ เห็นเพื่อนคนอื่น ใช่ ไหม?
ที่เข้ามาเชื่อมให้ ใช่ จะกลายเป็นพี่ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี้ย เขาก็จะกลายเป็นตัวเชื่อมให้ อะไรอย่างเงี้ยครับผม
อืม ค่ะ อืม โอเค ได้ ๆ ค่ะ ก็คือของเราอะค่ะ ก็ อะ มี เหมือนกัน แต่เรา ในส่วนของเรา เราจะคิดว่าแบบ การเงียบอะค่ะกับเพื่อน สำหรับเราอะมันโอเค เพราะว่า เหมือนยิ่งเราเข้าไปเซ้าซี้เขามาก ๆ หรือว่าแบบพยายามจะให้เขาแบบเปิดใจเนาะว่าแบบ เฮ้ย เป็นอะ ไร เรา ได้เลย คือ บางทีอะค่ะ มัน ส แต่มัน มันจะเหมือนแบบไปจุดชนวนเนาะ ให้เพื่อนแบบหงุดหงิดกว่าเดิมด้วย เราก็เลย อะ ไม่เป็นไร เลือกเงียบแล้วก็ถอยออกมา ถ้าเขาพร้อมเมื่อไรอะค่ะ เดี๋ยวเขาก็จะมีการแบบ อา เปิดอก แล้วก็เข้ามาพูดคุยกับเราเองว่า "เฮ้ย" ว่า "ฉันอยู่ตรงนี้!" อืม
ครับผม ครับ ครับผม ใช่ ใช่ครับ อย่าง อย่างที่ผมบอกไปอะครับว่า ต้องปล่อยเวลาไปก่อน นะครับผม แล้วค่อยมาคุยกัน เพราะว่าถ้าอารมณ์ยังแรงอยู่ เราโวยคุยกันพร้อม เข้าไปคุยตอนที่ยังอารมณ์แรงอยู่อะครับ ถึงเราเย็นแล้ว แต่ทางนั้นน่ะเขายังไม่เย็นน่ะ มันก็ยังคุยไม่ได้ นะครับผม
ค่ะ ใช่ ๆ อืม ค่ะ อืม มะ ได้ ค่ะ มันพร้อมจะปะทุตลอด เวลา อย่างเงี้ย มันอาจจะแบบทะเลาะกันอีกรอบหนึ่ง แล้วอาจจะแบบแรงกว่าเดิมด้วย ซ้ำ อืม ค่ะ แล้ว อ่า ในกรณีของคุณเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเพื่อนน่ะค่ะไม่ยอมฟัง หรือว่าไม่ยอมเข้าใจที่เราแบบพยายามจะอธิบายเลย อันนี้จะทำยังไงต่อไหมคะ?
ใช่ ถูกต้องครับผม

อืม โอเค อันนี้เราเข้าใจ เพราะว่าเหมือนเรากับเพื่อนน่ะค่ะ เอาแบบนี้ดีกว่าว่า ต่างฝ่ายต่างประมาณ อ่า ว่ามีอีโกเนาะ อืม ก็คือแบบมันไม่ยอมเข้าไปขอโทษกัน ทั้งที่บางทีอะค่ะ เราเคยเป็นฝ่ายลองไปขอโทษแล้ว เหมือนเวลามีปัญหาอะไรกันน่ะค่ะ อืม ถึงเราจะผิดหรือว่าไม่ผิดตรงเนี้ย เราจะมีการ อะ เข้าไปหาเพื่อนเขาก่อนว่า เออ เนี่ยเป็นอะไร? แบบ คุยกันไหม? ลองคุยกันไหมว่าแบบโกรธอะไรหรือว่าไม่พอใจตรงไหน? แต่เขาเลือกที่จะเงียบไป เออ เพื่อนเราอะค่ะ เขาเลือกที่ จะเงียบไป แล้วก็ ก็จะพูดประมาณว่า "ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะ" แต่ว่า คำว่า ไม่ได้เป็นอะไรของเขาอะค่ะ คือเราเป็นเพื่อนกันอะ ใช่ เราเป็นเพื่อนกันมันจะดูออกว่า อา อันเนี้ยก็คือ เป็นแน่นอน ไม่โอเคแน่นอน แต่ว่าเขาไม่ยอมพูดอะค่ะ มันเลยทำให้เราไม่รู้เลยว่าแบบ จริง ๆ แล้วเขาเป็นอะไรหรือว่าต้องทำยังไง มันถึงจะแบบดีกัน เพราะว่าเราทั้งขอโทษแล้วก็ อา มีการเข้าไปคุยหรือว่าแบบ รอสักพักหนึ่งให้เขาใจเย็น เงี้ย อืม แต่วิธีที่เราทำส่วนใหญ่อะค่ะ จะ ช่วงเนี้ยนะคะ จะเป็นแบบการรอให้เขาใจเย็นลงสักประมาณ 2-3 วัน แล้วก็จะมีการแบบ ไปคุย ใช่ ๆ แต่เรารู้สึกว่า พอ ทำแบบ ค่ะ เขา เขาก็ดีนะ แต่ว่าเรารู้สึกว่า พอทำแบบนั้นไปเรื่อย ๆ อะ มันจะทำให้แบบต่างฝ่ายต่าง สะ สมอะค่ะว่าแบบ อา ฉันยังไม่พอใจในจุดนี้อยู่ แต่ว่ามัน เป็นเพื่อนกันอะค่ะ มันเหมือน จะแบบ ต้องหาย แต่ว่าความไม่พอใจ ก็คือมันยังอยู่อะค่ะ มันยังไม่ได้พูดออกมา แล้วก็อีกฝ่ายมันยังไม่ได้ปรับอะค่ะ เราทำ มันทำให้เราคิดว่าแบบ ความสัมพันธ์อะมันอาจจะแบบต้อง เลิกคบไปหรือเปล่า? อะไรอย่างเงี้ย ค อืม
ครับผม ครับ ครับผม ฮึ ครับผม อืม ครับผม ครับผม อืม น้ำเสียงเขาไม่ใช่แล้ว อืม อา ครับ อืม ครับผม ครับ ครับผม ครับ ครับ อืม ครับผม ครับ แล้วเป็นยังไงบ้างครับ? เออ ครับผม ครับ อ๋อ ครับผม เพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่อะครับ เวลามีปัญหากับเพื่อนส่วนใหญ่อะครับ ต้องเริ่ม
ค่ะ